พอดีอยากจะให้เล่าเหตุผล เหตุผลที่แบบว่าทำให้คุณน่ะค่ะรักธรรมชาติ คุณพอจะเล่าได้ไหมอะคะ?
อือ ได้เลยค่ะ ก็มันเริ่มจากที่แบบว่า เราเป็นคนที่เติบโตมาจาก พื้นที่ชนบทนะคะ แบบว่าต่างจังหวัดมาก ๆ
ค่ะ อืม ค่ะ ๆ
มีห้างร้านอะไรเข้าถึง ก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ แล้วพอโตมาเนี่ย ก็อยู่ อืม กรุงเทพ เพราะเราก็ยังรู้สึกผูกพันกับต่างจังหวัดเนาะ ที่แบบเราสามารถออกไป วิ่งเล่นหนองน้ำ มีต้นไม้ให้ปีน มี ม บ้างให้แบบปีนขึ้นไปขโมยได้ ไรเงี้ย พอมาอยู่กรุงเทพ มันก็มี อัดนิดหนึ่งค่ะ ใช่ เอ่อ แล้ว
อือ ค่ะ อือ เข้าใจ อือ อะฮะ อ๋อ อ๋อ ก็อย่างงี้ก็คือเหมือนแบบว่า คุณก็ต้องแบบว่า จากที่แบบได้สัมผัสกับธรรมชาติ แล้วก็ต้องมาอยู่ในเมือง ก็ค่อนข้างต้องใช้ ใช้การปรับตัวอยู่นิดหนึ่งใช่ไหมคะ?
ค่ะ ตาม ที่ร้านค้า ปรับตัวนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่ยากนะคะ เพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็แบบ อุ๊ย อยากมาอยู่กรุงเทพ อะไรเงี้ย ก็มาอยู่กับแม่ แล้วทีนี้ก็ช่วงเข้ามหาวิทยาลัย อย่างเงี้ย เราก็ได้ไปเข้ามหาวิทยาลัยที่มันจะอยู่ชานเมืองนิดหนึ่ง ซึ่งเขาก็จะมี มันเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะ ก็จะล้อมรอบด้วยคูคลอง แล้วก็มีต้นไม้ มีตัวเงินตัวทอง แล้วธรรมชาติมาก <laughs> ค่ะ
อา ค่ะ ค่ะ อือ อือ ค่ะ โอ้ โอ้โฮ โอ้ เชื่อแล้วค่ะว่าธรรมชาติจริง <chuckles>
มีนก มี เป็ด มีอะไรเยอะมาก เราก็ โอ้ ดีจังเลยค่ะได้กลับมาสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ เอ่อ ด้วยความที่ เอ่อ เขาต้องให้เลือกชมรมเข้าอะค่ะ เราก็มีเวลาว่าง อะไรงี้ เราก็เลือกชมรมที่เราสามารถไปเที่ยวได้ไกล ๆ ตอนนั้นเรายังไม่เคยไป ค่ะ แล้วชมรมดูนกเนี่ยอนุรักษ์ธรรมชาติ แล้วก็การดูนกเนี่ยนะคะก็เป็นเป้าหมาย เพราะมีพี่เขามาชวน พี่ที่รู้จักเนี่ยค่ะเขาเป็นหัวหน้าชมรม ใช่ค่ะ ล ก็เขาก็จัด ใกล้ ๆ ไกล ๆ ใกล้ก็จะเป็นเขาใหญ่ค่ะ เขาใหญ่นี่
อือ อือ ค่ะ ๆ ๆ อือ ฮะ อา ชมรมดูนก อือ อา เขาใหญ่
เขาเก็บคนละ 150 บาท 2 วัน 1 คืนมีเต็นท์ให้ชมรม ใช่ค่ะประมาณ 10 กว่าปีที่ แล้วค่ะ ก็รุ่นแรก ๆ เลยมั้งที่ออก เนี่ย เออ แล้ว
โอ้! ถูกจัง อา แล้ว แล้วอันนั้นคือเขาได้เตรียมแบบ เหมือนแบบว่าที่พัก โรงแรม หรือว่าอาหาร อะไรอย่างงี้ไหมคะ? ในราคาร้อย 150 บาทอะค่ะ
150 บาทนี่ก็คือเขาจะ มีเต็นท์ให้ไปกางกันค่ะ แล้วก็รวมค่าเข้าอุทยาน ว่า เรื่องหากินเนี่ยเราก็ต้องออก ออกตังค์เองเหมือนกันค่ะ ถ้าอยากจะกิน อะไรอย่างงี้ ใช่ แล้วก็ อือ
อือ อ๋อ อา ก็คือแบบให้ ให้แบบสัมผัสกับธรรมชาติได้เต็มที่เลย ก็คือเป็นเต็นท์
ใช่ <chuckles> ใช่ค่ะ เขาก็ จะ เหมา รถตู้ไป อา ก็คือเงินชมรมเขาก็จะให้ อือ เท่าไร ๆ ก็จัดสรรงบกันไป แล้วพอไปถึงนะคะ อะไรนะ จะเป็นที่แรก ๆ ที่ไป แล้วก็ เอ่อ เขาก็พาไปนอนค่ะ ไปนอน อ จุดกางเต็นท์ เราก็ครั้งแรก ๆ เลยค่ะ ไปกาง เริ่มกางเต็นท์ ก็พี่เขาก็สอนว่า ต้องนอนแถวไหน อะไรเงี้ยค่ะ ก็เขาใหญ่
อือ อา น อา ค่ะ อือ อา อา
เรารู้สึกว่าตอนนั้นไม่ได้กลัวเรื่องผีนะคะ แต่กลัวช้างมากกว่า เพราะช้างป่า เนี่ยจะชอบออก
ค่ะ โอ้
ใช่ แล้วก็
โอ้ ก็กลัว แล้วตอน ตอนนั้นคนไปเยอะไหมคะ? ในชมรมอะค่ะ
อากาศดีค่ะ อืม ก็ประมาณ 10 คนได้ค่ะ ก็จากหลากหลายคณะมากเลย ใช่
โอ้ ก็ ก็เยอะ ก็เยอะอยู่นะคะพูดถึง แล้ว แล้ว คือเต็นท์หนึ่งนี่คือนอนกี่คนอะคะ หรือว่าของใครของคนนั้นเลย?
เต็นท์หนึ่งนอน 2 คนค่ะ แล้วก็ให้ถุงนอนมาคนละอัน แบกไป แล้วก็ เนี่ยแหละค่ะไปถึงก็กางเต็นท์นอน แล้วก็ไปเที่ยว เขาจะมีกล้องส่องนกค่ะให้คนละอัน ที่ชมรมอะนะ จะพาไปจุดต่าง หนองผักชี นู่นนี่นั่น ก็คือพี่เขามากันบ่อย เขารู้ว่าตรงไหนมีนกอะไร นกเงือก นกอะไร เอาจริง ๆ อะ เรา เราก็ไม่ได้จะไปดูนกหรอกค่ะ เราไปเที่ยว ฟรีเนาะ เพราะว่าแบบว่าเราแค่ 150 บาท ใช่ แล้วก็อาศัยช่วงชุลมุน
อา อา อือ อา อา อ๋อ อ้าว ก็ ก็พูดถึงจุด เหมือน เหมือนการดูนก เป็นโบนัสไป เหมือนแบบเราได้มาเที่ยว
<chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ แต่ แต่เชื่อไหมว่านกเนี่ย ไม่เคยรู้มาก่อนว่า นกเนี่ยมัน มัน มันมาเป็นฤดูนะคะ แล้วมันมีนกแปลก ๆ อะ มีนกชนิดหนึ่งที่เรา อา
อา อา อา ตอนนั้นคือ อ ค่ะ นกใหญ่ คือนกอะไรอะคะที่ ที่คุณไปเจอ?
อา อย่าง อย่างแรกค่ะ นกเงือก โอ้โฮ เราไม่ ไม่เคยเห็นตัวจริงว่ามันจะ เป็นยังไง เขา เขาชอบอยู่ที่เขาใหญ่ อะไรเงี้ย เราก็ไปส่อง ส่องนานมากเป็นชั่วโมงกว่าจะมา ก็คือพี่เขาจะจำเสียงได้ค่ะ พวกชมรมดูนกเขาจะมีประสบการณ์ บอก "เอ๊ย! เสียงเนี่ยนกเงือกมาแล้ว นกเงือก" เขาก็ตั้งกล้อง แล้วก็ส่อง
อา อา อือ โอ้โฮ อือ แล้วเป็นไงคะพอได้เห็นตัวจริง?
ใช่ แล้วเราก็ไป ก็ "อ๋อ เป็นอย่างงี้นี่เอง" นะคะ แล้วก็มีแบบไป ไปเดินป่าด้วยค่ะ รู้สึกสนุกมากเลยอะ อือ
<chuckles> อา อ อันนี้ก็คือ ที่เขาใหญ่ใช่ไหมคะ?
ใหญ่ ถ้าหน้าฝนมันจะมีตัวทากค่ะ แล้วตัวทากเราไม่เคยมีประสบ ต้อง ส ต้องใส่ถุงกันทากนะคะ ก็แบกถุงไป มันจะเป็นเหมือนคล้าย ๆ ถุงเท้า แต่เป็นถุงมัดอะค่ะ เราก็ไม่รู้ว่าทากมัน พอเข้าไปปุ๊บ โอ้โฮ มัน มันมาแบบว่าเหมือนหนอนอะค่ะ ที่มันเด้งตัว เด้งไป เด้งกลับ เหมือนไอ้เนี่ย เหมือนสปริงอะค่ะ ปลิงที่
อือ อือ อือ ค่ะ ๆ อือ ค่ะ ค่ะ ๆ แล้ว แล้วตอนนั้นคุณทำไงอะคะ? วิธีการเอาออกคือต้องเอาออกยังไงอะ?
โอ้ ดิฉัน ก โอ้ ดิฉันก็ ระแวงมากเลยค่ะ เดินไปแล้วก็มองซ้าย มองขวา แล้วมัน มันมีแบบว่า มันไม่ได้มาจากดินนะคะ มันมาจากต้นไม้ มันกระโดดมาใส่หัวเราได้อะ ดิฉันก็ <chuckles> ทากมันกระโดดค่ะ มันดีดตัวขึ้นมาใส่ตัวเราได้ค่ะ โอ้โฮ ดิฉันก็เก็บเป็นความรู้ เอ๊ะ น นก นกที่เราเล่าให้ฟัง ที่แปลก ๆ ใช่ไหมคะ?
ฮะ! กระโดดเหรอ? ฮะ! อือ ค่ะ ค่ะ ๆ ๆ ใช่
เช่น นกกระแตแต้แว๊ด อย่างเงี้ย เราไม่เคยรู้ว่าทำไมมันถึงชื่อกระแตแต้แว๊ด เออ แต่มันร้องอะค่ะ มันร้อง
เคย อา ก็ร้องอย่างงั้นจริง ๆ เหรอคะ?
<laughs> ถ้าคุณเคยดู มันจะร้อง อ๋อ แล้วอีก นกอีกชนิดหนึ่งค่ะ ไม่ ไม่รู้ว่าคุณเคยเห็นไหม ฉันเดินไปตรงพื้นดิน พี่บอก "หยุด ๆ ๆ นี่นกนี้ นกนี้" มันชื่อนกเด้าดินค่ะ ก็คือนกมันเด้าดิน <laughs>
อือ ค่ะ ๆ ค่ะ <chuckles> อ-เออ โอ้ ก็คือ <chuckles> ก็คือตั้งชื่อตามการกระทำของ เขา โอ้ <chuckles> โอ้ ตลกอะ <chuckles> ตลก แล้วตอน ตอนคุณเห็นคุณตกใจไหม?
คุณลองแบบนี้ บ่ายเดี๋ยวทำ ตูดขึ้น ๆ ลง ๆ <chuckles>
<chuckles>
ตลกอะ ใช่ค่ะ สนุก แล้วก็มี มีหลายทริปมากเลยค่ะ มีแบบทริปไปเชียงใหม่ อย่างเงี้ย ดิฉันก็ต้องรีบ รีบ ไกล แล้วก็เขาเก็บแค่คนละ ฿199 เขาพาไปดูนก ดอยอินทนนท์น่ะค่ะ 10 กว่าปีที่แล้วเนาะ
อืม ๆ อ้าว ค่ะ อา
ก็แบก แบกอะไรไป พอขึ้นไป โอ้โฮ
ค่ะ
วิวมันแบบว่าสุดยอดมากเลยค่ะ ไอ้ อยู่แม่ คุ้มมากเลยค่ะ นกเยอะมาก นก นกอะไรก็ไม่รู้ สีสวย แล้วก็ได้ไปเดินป่า ตอนนั้นเขายังไม่ค่อยฮิตกันน่ะค่ะ ไอ้ที่ไปเดินใน ไอ้เส้นทางศึกษาธรรมชาติอะ ป่ามันก็จะแบบ มันเหมือนป่าดึกดำบรรพ์น่ะค่ะ ที่เข้าไปแล้วแบบมันชื้นทั้งปี แล้วมันมี เอ่อ ต้นไม้มันจะมีมอสขึ้น มีต้นอะไรฤาษีอะไรสักอย่าง? ที่มันจะขึ้นแค่แบบ
คุ้มไหมคะ? คุ้ม คุ้มไหม? อืม ค่ะ อ๋อ ๆ ค่ะ อืม
ระดับความสูงน้ำทะเลนี้ ใช่ค่ะ สวยงามมาก แล้ว น้ำมันจะเป็นต้นน้ำยอดดอยอินทนนท์ มันจะเป็นต้นน้ำ แม่น้ำปิง
อา แล้ว เอาแล้ว อ๋อ แล้วคราวนี้ ได้ดูนกอะไรแปลก ๆ ไหมคะ?
นก จำไม่ได้ เพราะไม่ ค่อยดูนก จะเที่ยวอย่างเดียว ก็ ก็มีนกนั่นแหละค่ะ นกกินปลี นกประจำถิ่นที่อยู่ทางเหนือ ใช่ จะพบเจอได้ พื้นที่ แล้วก็นกอพยพที่มาจากจีน มาจากทิเบต อะไรที่เขาเล่าให้ฟังอะนะคะ ก็ไม่ค่อยได้สนใจ
อ๋อ อืม อ๋อ อ๋อ ไม่ได้ค่อย ไม่ ไม่ค่อยได้สนใจตัวนก สน สนใจแต่แบบสถานที่เสียมากกว่า
ใช่ ความเป็น มีความเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะ พอเราไป แล้วเรารู้สึกว่า อือ ไปรีเฟรชไปแบบว่าตั้งแคมป์ กางเต็นท์รอบกองไฟ อะไร
อืม อืม ก็เหมือน
ชงกาแฟ ใช่
ก็เหมือนกับว่า ธรรม ธรรมชาติที่คุณได้ไปสัมผัสอะค่ะ เหมือนแบบช่วยคลายเครียดได้ เหมือนแบบว่าได้พัก หลังจากเครียดเรียนหนัก ๆ ที่มหาวิทยาลัยมา มา พอมาทำกิจกรรมของชมรมตรงนี้ เหมือนแบบว่าทำให้ทุกอย่างมันเบาลง
มัน มัน ใช่ค่ะ มันรู้สึกว่า อ่า พอเราเรียนแล้วเราเครียด อือ ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ เสาร์อาทิตย์นี้ ชมรมเที่ยวไหนกันหรือเปล่า? บางทีเขาก็ไปแก่งกระจานใกล้ ๆ เนี่ยค่ะ ซึ่ง เอ่อ เราก็ไม่ค่อยชอบ เพราะมัน เพราะมันใกล้ ใช่ไหมคะ? แต่เขาบอกว่า เนี่ย นกอพยพมา เหยี่ยวแดง เหยี่ยวอะไร เราก็ไปดู อ้อ เป็นอย่างงี้นี่เอง เป็นการเปิดโลกอะค่ะ ว่า โอ้ แล้ว
ได้ไปเที่ยว อืม อืม ค่ะ อืม ใช่ จากคน จากคนที่ไม่เคยสนใจนกเลย
ไปอยู่ชมรมดูนกได้ไง ก็ไม่รู้ ก็รู้จักนกมากขึ้นนะคะ แล้วก็ไปเจอกับพวก เอ่อ เขาจะมีกิจกรรมแต่ละปีค่ะ ที่เด็กมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างเงี้ย ที่เขาสนใจชมรมเดียวกัน พวกดูนก แล้วเชื่อไหมคะ เขาจะมีกิจกรรมแข่งขัน แข่งขันให้เดาชื่อนก อ่า ถ้าอย่างอย่างเล่านะคะ เด็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ โอ้โฮ ก็คือเป็นสุดยอดมากในการเข้าป่า คือเขาแค่มีเสียงนกมาอย่างเงี้ย เป็น ควิซ นะคะ เขาเดาได้เลย เขากดปุ่ม ตึ๊ง นี่ นก เสียงนกนี้ คือนกชนิดนี้ ชนิดนี้ มีหงอน มีสีอะไร มากันช่วงไหน? ใช่ค่ะ ก็คือ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ โอ้ สุดยอด โอ้ สุดยอด เก่งมาก แล้ว แล้วคุณได้เข้าร่วมการแข่งขันบ้างไหมคะ?
ดิฉันก็เข้าไปนั่งดูเฉย ๆ ค่ะ แล้วก็รู้สึกอึ้ง
อ้อ อ้อ
ช็อกซินิมามาก โอ้ มีคนที่เขาชอบอะไรแบบนี้ แบบชอบจริง ๆ แล้วก็สามารถที่จะ เอ่อ รู้รายละเอียดทุกอย่างได้หมดเลย เพราะเขาสนใจเรื่องนี้ อะไรเงี้ยค่ะ ใช่
อือ อือฮึ โอ้ ก็ ก็เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้คุณเหมือนกัน ที่แบบว่าเหมือนเราจะแบบว่าได้ ช ได้ ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ชอบ ก็แบบได้เจอกับนก ได้รู้จักกับนกใหม่ ๆ ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่เคยสนใจมาก่อน
ใช่ ใช่ค่ะ ไม่เคยสนใจ จนแบบว่า โอ้ พอเราเห็นนกบินมาแล้ว เราก็ไป ไปค้นหา มันคือนกชนิดอะไร อะไรเงี้ยค่ะ มันก็เป็นอะไรใหม่ ๆ ก็นอกจากไปชมรมแล้วนะคะ ช่วงปิดเทอมใหญ่เนาะ เช่น ปี ห้าสี่ ที่น้ำท่วม เงี้ย เขาก็จะมีกิจกรรม ก่อนที่น้ำจะมานะคะ เขาก็มีชมรมพวกคณะวิศวะอะ เขาจะไปทำ สร้างค่ะ แล้วไปสร้างบ้าน สร้างโรงเรียน ไรให้ชาว
อืม ค่ะ ค่ะ อ้อ ค่ะ ๆ เออ อา อา
ค่า ค่าใช้จ่ายมัน ฿169 นะคะ จากกรุงเทพเนี่ย ไปถึง ใช่ค่ะ ไปถึงอะไรนะ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน แล้วเราก็ไม่เคยไปแม่ฮ่องสอน เราก็ชวนเพื่อนไป ไป ไปทำค่าย น่าจะไม่ยากหรอก พอขึ้นไปถึง จากคนที่จะไป 10 คนน่ะค่ะ เหลือ เหลือ 20 เพราะว่าน้ำท่วม เขากลับบ้านกัน เขาหนีไปหมดเลย งานมันก็
โอ้ ถูกมาก ค่ะ อ่า ยังไงคะ? อ๋อ อ๋อ อ่า แต่คุณได้ไปต่อใช่ไหม?
<laughs> 10 วันน่ะ ดิฉัน โอ้โฮ มันคือการไปใช้แรงงานน่ะ
อ๋อ อ๋อ แต่ก็ แต่ก็รู้สึก รู้สึกดีไหมคะ? ที่ได้ไปถึงจุดนั้น
เออ ดีค่ะ ก็คือเป็น เป็นหมู่บ้านที่แบบรถเข้าไม่ถึงอะค่ะ ต้อง มันติดหล่ม ดินโคลนไรเงี้ย ต้องเดินเข้าไปในหมู่บ้านอีกเป็นกิโล ชาวบ้านก็ไม่มีไฟใช้ น้ำเนี่ยก็รอง ลำธารน่ะนะคะ แล้วก็ไปสร้างโรงเรียนให้เขา แล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็จะมีวัฒนธรรมต้อนรับแขก มีเต้นแบบชาวเขา มูเซอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ อืม อืม ค่ะ ๆ อืม ก็คือเหมือน เหมือนอันนี้ก็ได้แบบประสบการณ์ไปอีกแบบหนึ่งเนาะ จากที่เป็นชมรมดูนก เหมือนอันนี้ก็ได้ไปแบบว่าลงมือทำ
มีความธรรมชาติมาก อืม ใช่ค่ะ ดิฉันก็เป็นประสบการณ์ในการที่ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รู้สึกว่า โอ้โฮ! บรรยากาศมันดีมากเลยค่ะ มันแบบว่ามันล้อมไปด้วยภูเขา ต้นไม้ เช้ามานี่ โอ้โฮ! หมอกลงทั้งหมู่บ้านค่ะ มองไม่เห็นทาง แล้วข้างใต้เนี่ย ชาวบ้านเขาจะเลี้ยงหมูดำอะค่ะ หมู น่าจะเป็นหมู ป่ามั้ง เออ หมูก็จะร้อง อู๊ด ๆ ๆ ๆ ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้ว ตื่นเพราะว่าเสียงหมู ใช่ค่ะ ก็มีเสียงหมู แล้วก็มีห้อยกระเทียม ห้อยหอมไว้ข้างล่างค่ะ กลิ่นมันก็จะโชย ๆ หน่อย ก็เป็นประสบการณ์ดี ๆ มาก
อืม อืม ฮะ! อืม ค่ะ เหมือนเป็นนาฬิกาปลุกให้เรา อืม ฮะ! เอ่อ แล้วทำไมเขาถึงห้อยกระเทียม ห้อยหอมไว้อะค่ะ ก็คือกันกลิ่น กลิ่นของหมูเหรอคะ?
ค่ะ ไม่ค่ะ เขาตากไว้ให้มันแห้ง แล้วเขาเอาไปขายค่ะ ก็เป็นวิถีชีวิต ของเขา แล้วเขาก็จะได้
อ๋อ อ๋อ ก็คือเหมือน อา ก็คือได้กลิ่นธรรมชาตินั่นเอง
กลิ่นธรรมชาติค่ะ แล้ว เอ่อ แล้วก็ไปทำตอนเช้า แล้วก็ ก็ต้องไปทำงานน่ะค่ะ ต้องไปวิกปูน เอ่อ ไปเทคาน ไปช่วยพวกวิศวะเขาทำงานกัน แล้วเราก็มีช่วงที่แบบเหนื่อยอะค่ะ เราก็หนี หนี มานอนที่บ้าน แล้วเขาก็รู้ว่าคนหายไป เขาก็มาตามที่บ้าน เขาบอก "ลงมาเดี๋ยวนี้นะ ไม่ต้องอู้ งาน" <giggles>
ค่ะ อืม อา โอ้ โอ้! แอบไม่ได้เลย แอบไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยค่ะ โอ้โฮ มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า กลับสู่ธรรมชาติมากเลยค่ะ แบบต้องไปช่วยชาวบ้านเขาเก็บพริก พริกกะเหรี่ยงอะค่ะ ก็เพิ่งเคยเห็นว่าต้นมันเป็นยังไง? ไปเก็บแตงกวา แตงไร่ ข้าวไร่อะค่ะ ชาวเขาเขาก็ปลูกข้าวที่มัน เหมือนบ้านเรากิน มันจะเป็นข้าวที่แบบ มันเป็นส่วนผสมระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า คือมันจะมัน ๆ หนึบ ๆ อะค่ะ เหมือน เหมือนข้าวเกาหลีอะ
อือ ใช่ ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ อา
ว่าข้าวดอย แล้วก็ไปช่วยเขาเกี่ยวอยู่ เขาจะปลูกเหมือนเป็นขั้น บันไดอะค่ะ ถ้าเราเคยเห็นนะ ในแบบ ชาวเขาอะ เออ มันก็ได้ประสบการณ์ หลายอย่างมาก
อ๋อ โอ้ อะ ๆ อา ค่ะ ๆ ๆ อือ แล้วทุกวันนี้ยังได้ทำกิจกรรมแบบนี้อยู่ไหมอะคะ? หรือว่าตั้งแต่เรียนจบมา ก็คือไม่ได้ไปแบบสัมผัสธรรมชาติอีกเลย?
ไม่ได้ไปแล้วค่ะ แต่จะไปกับเพื่อนมากกว่า ที่ชวนกันไปเที่ยวเขาใหญ่ หรือว่าไปเที่ยวเชียงใหม่ ไปกันเอง ไรเงี้ยค่ะ เพราะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวธรรมชาติมากเลย เออ
อืม อา อา ก็คือ ก็คือยังแบบว่า ยัง ยังได้ทำกิจกรรมอยู่ แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบบ่อยเท่ากับตอนอยู่มหาลัย
ใช่ค่ะ ก็จะเลือกสถานที่ที่เขารีวิวในพวก TikTok, เฟซบุ๊ก อย่างเช่น ที่ไปล่าสุดก็เชียงดาวนะคะ ไปแล้ว โอ้โฮ ชอบมากเลย มันเป็นสถานที่ที่แบบพยายามจะไปทุกปีอะค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่า อือ เป็นที่แบบว่า
อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ แสดงว่าต้อง ต้อง ต้องแบบทำให้คุณประทับใจมาก คุณถึงบอกว่า อยากไปทุกปีเลย
ใช่ค่ะ เพราะว่า เอาจริง ๆ ถ้าเป็นสายปฏิบัติธรรมนะคะ ก ถ้าวัดถ้ำเชียงดาว นี่ก็จะมีเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นท่านเคยไปภาวนา แล้วก็มี เอ่อ พญานาค อันนี้ก็มีความเชื่อเรื่อง พญานาค นะคะ
อืม อืม อ๋อ
พญานาค ใช่ค่ะ แล้วก็มีสถานปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่น อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เชียงดาวเนี้ยมีความ มากเลยนะคะ ถ้าเกิดให้เทียบกับที่อื่น ๆ ที่เคยไปมา ก็จะมีถ้ำ มีภูเขา มีเส้นทางเดิน
อืม อืม เหมือน เหมือนมีครบเลย
ครบค่ะ มีน้ำตก น้ำพุร้อน อะไร โอ้ เยอะไปหมด
อืม ก็เหมือน เหมือนไปที่เดียว แต่ว่าได้สัมผัสธรรมชาติแบบเกือบทุกอย่างเลย
มันมีหาด แล้วก็ผู้คนเนี่ยใจดีมาก ที่พักก็ถูก แล้วก็อาหาร อย่างเงี้ย อาหาร ถูก ราคาถูก ตกแล้วเท่าไรอะ 35-40 อะไรเงี้ยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวชามละ สามสิบห้า
อืม อืม โอ้! ถูกมากเลยนะ ถูกมากเลย
ถูกค่ะ อากาศดี มาก แล้วชาวบ้าน
โอ้โฮ ถึง ถึง ถึงว่าคุณก็ประทับใจที่นี่ โอ้โฮ วันนี้ดีใจมากเลยนะคะ ที่แบบว่า ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับว่า เหตุผลอะไรที่ทำให้คุณน่ะรักธรรมชาติมา? แล้วก็เท่าที่คุณเล่ามา แบบประสบการณ์คุณแน่นมากเหมือนกันนะคะ
ค่ะ เออ เออ ค่ะ ก็อยากจะชวนนะคะ ให้ไปเที่ยว ใกล้ ๆ ก็เขาใหญ่เนี่ยค่ะ แบบ โอ้โฮ สนุกสนานมาก ก็แบบทากอะช่วงนี้
อืม โอ้โฮ
วันนี้ต้องขอบคุณนะคะ ที่ คุยสนุกมากเลย
โอ้ ดีเลยค่ะ อา ยินดีเหมือนกันนะคะ